हाँ जी। तो आपने देखा होगा कि आजकल ना बड़ा सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है कहीं न कहीं अ, पहले जो लोग होते थे अ, वो चिट्ठियों अ, चिट्ठियों से बात करते थे कहीं न कहीं या फ़िर जब अ, सामने मिलते थे तभी बात हो पाती थी क्योंकि इतना ज़रिया नहीं हुआ करता था। बट आजकल आप देखो कि अ, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं बहुत सारी, मतलब कनेक्शन का बहुत सारा ज़रिया हो गया कहीं न कहीं। तो आप क्या मानते हैं कि मतलब अ, किसी को जब आप संदेश भेजते हो या कोई भी मैसेज अ, करते हो तो आप क्या प्रेफ़र करते हो ज़्यादा कर तर करना, वॉइस नोट या टेक्स्ट?
जी। जी। जी। हाँ। जी। जी। जी देखिए अ, अगर पुराने ज़माने की बात करूँ जो कबूतरों के द्वारा, संदेश भेजा जाता था, ख़त भेजा था-था जाता था। तो वो जो एक फ़ीलिंग है ना मतलब अ, काश! मैं भी उस फ़ीलिंग को विटनेस कर पाया होता। अ, सुन के बहुत अच्छा लगता है लेकिन आजकल देखिए ना इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया है और इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप्स आ गई हैं जहाँ पे ना बिल्कुल रियल टाइम में हम एक-दूसरे से बात कर सकते हैं। चाहे वो टेक्स्ट के थ्रू हो जाए या फ़िर वॉइस नोट के थ्रू हो जाए। तो देखिए अ, मैं ना दोनों ही अ, चीज़ों का प्रयोग करता हूँ किसी को स संदेश भेजने के लिए। वो लेकिन ये निर्भर करता है कि मैं किस जगह पे हूँ और अ, मेरा मूड कैसा है तो मैं इन सारी चीज़ों पे ही डिसाइड करता हूँ कि मुझे वॉइस नोट भेजना है या फ़िर टेक्स्ट भेजना है। देखिए जब मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी होता हूँ या फ़िर बोल लीजिए बिल्कुल मूड पे डिपेंड करता है। देखिए जब मैं ना बहुत ज़्यादा लेज़ी होता हूँ और मुझे ऐसे टाइप करने की इच्छा नहीं होती है तो वहाँ पे ना, मैं तुरंत वॉइस नोट भेज देता हूँ। देखिए उसमें ना ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं लगता है बस जो हम सोच रहे होते हैं बस वो हमें क्या वो करना होता है, बोल देना होता है। लेकिन अगर वहीं पे बात करूँ जब मैं कहीं प्रोफ़ेशनल जगह पे हूँ या फ़िर कहीं ऑफ़िस में हूँ जहाँ पे मैं सराउंडेड हूँ बहुत सारे लोगों से, जहाँ पे मैं अगर किसी को कुछ पर्सनल बातें बतानी है तो वहाँ पे मैं टेक्स्ट का अ प प्रेफ़र करता हूँ कि टेक्स्ट मैसेज करूँ उसको।
<chuckles> उम, बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं न कहीं हम आस-पास के लोगों को देखते हैं कि वो क्या सोचें। कई बार ऐसा नियम होता है ना जैसे कॉलेज वग़ैरह में हैं या फ़िर क्लास में है ऑफिस में है, तो हम देखते हैं कि आस-पास कैसे लोग हैं। फ़िर हम उस हिसाब से टेक्स्ट करते हैं उनको वॉइस करते हैं जो भी आपने सही कहा। बट आप ये बताइए कि अ, क्या होता है ना कि जब हम पहली बार किसी से बात कर रहे होते हैं। तो आप पहली बार में तो वॉइस नोट भेज देते हैं या फ़िर टेक्स्ट ही करते हैं? या फ़िर कब आपको लगता है कि उस इंसान को वॉइस नोट भेजना कंफ़र्टेबल होगा या कॉल पे आना कंफ़र्टेबल होगा कहीं न कहीं?
जी। हाँ। जी। जी। जी। जी देखिए अ, मैं बात करूँ कि वॉइस नोट और टेक्स्ट का। दे जी देखिए अगर हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं और किस, उससे पहली बार ऑनलाइन चैट करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है कि अगर हम उसको पहली बार में ही वॉइस नोट भेज देंगे तो वो थोड़ा अजीब-सा लगता है मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो मैं ना पहले शुरू के, शुरुआत के दिनों में ना अ, बिल्कुल ऐसे टेक्स्ट ही भेजता हूँ ताकि वो भी कंफ़र्टेबल रहे। फ़िर जैसे ही हमारी बातें अच्छी हो जाती हैं, हम दोनों एक-दूसरे के साथ कंफ़र्टेबल हो जाते हैं तो फ़िर मैं वहाँ से वॉइस नोट का सिलसिला स्टार्ट कर देता हूँ। जी देखिए क्योंकि ना अ, वॉइस नोट भेजने से फ़िर ऐसा होता है ना कि दोस्ती देखिए मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि मेरी एक फ्रेंड थीं कॉलेज टाइम में, है ना तो अब जब हम लोग मिले तो हम लोग टेक्स्ट पे ही बात करते थे। फ़िर अचानक से मैंने उन उन मैंने ना उनको एक दिन वॉइस नोट भेज दिया, तो बोली कि अरे! इतनी ज़्यादा कंफ़र्टेबल तुम हो गए। तो वहाँ पे फ़िर लगा था कि देखो अ, ये ऐसा भी होता है। जी।
जी। इ हाँ। जी। हुँ, बिल्कुल। क्योंकि कई बार आपने देखा हो कि आजकल ना चैट से भी हम फ़ीलिंग्स नहीं समझ सकते। अ, ऐसा कहा भी जाता है कि चैट पे भी कभी व कोई भी लड़ाई ख़त्म नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि सामने वाला आप किस दौर से गुज़र रहे हैं, किस भावना से कह रहे हैं, कोई भी बात, वो नहीं समझ में आता कई बार चैट्स के थ्रू। और इस कारण से भी मुझे लगता है कि आजकल बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं कहीं न कहीं, है ना? तो आप आपका क्या सुझाव है कि ऐसे लोगों को कि वो क्या उनको क्या करना चाहिए, उनको टेक्स्ट करना चाहिए या फिर जब कुछ लड़ाई हो रही है तो वॉइस नोट करना चाहिए या फिर उनसे मिल कर के मशवरा इन सब चीज़ों का करना चाहिए? मतलब क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में?
जी। जी। जी। जी। जी, जी, मैं इसका जीता जाता अ, जी जीता जागता उदाहरण हूँ। ठीक है, देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ना अ, मैं और मेरा फ़्रेड, ठीक है, ये कोई महिला मित्र नहीं है, है ना? मेरा फ़्रेड और मैं। अ, एक बार हम लोगों की लड़ाई हो रही थी ऐसे ही, है ना? तो अ अब देखिए, बात तो बहुत नॉर्मल सी थी। अब जब हम मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू अ, लड़ते हैं ना अ, लड़ते हैं या फिर अगर हम बातों को अपने साझा भी करना चाहते हैं कि नहीं, नहीं हम उनको समझाना चाहते हैं। फिर भी उनको अब देखिए लड़ाई का ही मूड है, तो उनको ऐसा लगता है कि जो बात अगर मैं सॉफ्ट तरीके से भी बोल रहा हूँ, बहुत पोलाइटली, बहुत विनम्रता के साथ बोल रहा हूँ, तो उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, नहीं मैं बहुत ज़्यादा झगड़ालू और बहुत ज़्यादा हार्श होके बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रूड हो के बोल रहा हूँ। तो कहीं न कहीं, ये जो चीज़ है, है ना? टेक्स्ट पे किसी भी अ, लड़ाई को सुलझाना, वो ऐसा हो जाता है कि अ अह, घी में और आग डालना। जी। तो यहाँ पे हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और अ, वहाँ पे हमें ये करना चाहिए कि या तो हम अ, फ़ेस-टू-फ़ेस, मिलके बात कर लें, या फिर किसी वॉइस नोट के थ्रू बात कर लें। देखिए, वॉइस नोट के थ्रू भी काफ़ी हद तक इमोशंस एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। ठीक है? बजाय कि टेक्स्ट अ, हम उनको करें। और अ, इससे अच्छा तो यही होगा कि ना तो आप वाइ वॉइस नोट करें या फिर ना तो आप टेक्स्ट करें। इससे अच्छा तो ये हुआ कि अगर आपको अपनी लड़ाई को सुलझाना ही है, तो आप मिलके वार्तालाप कर लें।
<chuckles> <laughs> पर कई बार ऐसा हो जाता है ना कि दूरी बड़ी ज़्यादा हो जाती है, आप मिल ही नहीं सकते, ये भी कारण हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसलिए थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस वाले चीज़ों में ना अ ,थोड़े डिस्प्यूट्स होत हो जाते हैं, अक्सर हुआ करते हैं कहीं न कहीं। और देखिए आप बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि अ, मिसकम्युनिकेशन हो जाते हैं, तो मतलब लोग टाइम नहीं दे पा रहे या कुछ भी नहीं दे पा रहे। ये एक आजकल बड़ा अ, सुनने में आ रहा है कि लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो चीट कर जा रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं सुन रही हूँ आजकल त ऐसा। बट आप ये बताइए कि अ, कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी फैमिली ही आपकी अ, आपको कुछ टेक्स्ट करती है या फिर अ, फैमिली या दोस्त वग़ैरह कुछ करते हैं। तो आप सबसे पहले किससे बातचीत करने में ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं? फैमिली वाले अ, वालों से या फिर दोस्तों से, कहीं न कहीं?
जी। जी। वह जी। जी। जी अ, देखिए अगर मैं बात करूँ कि जब भी फ़ैमिली वाले टेक्स्ट करते हैं या फिर दोस्त देखिए दोस्त तो ह अ अ, अक्सर वही टेक्स्ट करते हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा अ, फ़ालतू का हो अनाप-शनाप हो। है ना? ज़्यादातर तो ऐसे ही केस में होता है कि, दोस्त तो कुछ, कुछ भी मैसेज़ करेंगे है ना? मतलब उनको कुछ भी हुआ, गॉसिप हुई कि भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ है ना? तो फिर अगर, उस टाइम पे देखिए, उस टाइम पे अगर परिवार वालों को मैसेज़ आता है तो मैं, प्रेफ़ेर करता हूँ कि परिवार वालों को पहले रिप्लाई करूँ। क्योंकि देखिए, अगर परिवार वालों ने मैसेज़ किया है तो अब वो है ना किसी अनाप-शनाप चीज़ों के लिए तो मैसेज़ करेंगे नहीं। ज़रूर से वो कुछ अर्जेंट काम होगा, तो वहाँ पे मैं, पूरी प्रयास करता हूँ की पहले उनको रिप्लाई कर दूँ फिर उसके बाद जो मेरा फ़्रेंड है, है ना जो की ना बेफ़िज़ूल का मैसेज़ कर रहा है, तो फिर उसको मैं रिप्लाई करता हूँ।
<chuckles> अच्छा। अ, तो अगर आप ऑफिस में हैं तो अगर आपका फ़्रेंड कोई अ, मतलब थोड़ा भी फ़्री टाइम है अगर आपके फ़्रेंड अ, आपको मैसेज़ करते हैं या फिर मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है ना, हम हमारा भाई-बहनों से रिश्ता बड़ा अ, यू नो हल्का-सा होता है कि अ, लड़ भी रहे हैं, काम भी होता है तो उनसे ही काम करते हैं अ, लड़ाई भी होती है, बेफ़ालतू बातें भी करते हैं, बट ज़रूरी भी होता है। कई बार ऐसा होता है जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो, मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ तो कुछ भी परेशानी हुई, तो मैं उसी को बोलती हूँ। तो अगर वो भी यही सोचे कि अरे यार! ये तो मेरे को तंग करने के लिए कॉल करती है या टेक्स्ट करती है तो मैं ना देखूँ। तो उस समय क्या करना चाहिए मुझे लगता है? आपको क्या मतलब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ्स को?
हाँ। जी। जी। जी। जी। जी। अ, देखिए अ, मेरे हिसाब से ना तो, हमें ना अपने फ़ोन का जो नोटिफिकेशन है खैर अ, नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी करता है। लेकिन अ, हमें ना उसको ऑन करके रखन रखना चाहिए, ताकि ना हम उसको जो चैट आई है उसको ऊपर से ही देख सकें, है ना? मैं तो यही करता हूँ कि चैट को ऊपर से देख ले लेता हूँ पढ़ लेता हूँ। और मुझे लगता है कि हाँ, ये रिलेवेंट है मुझे रिप्लाई करना चाहिए, तो मैं तुरंत ही चैट ओपन करके और रिप्लाई कर देता हूँ। और मुझे लगता है कि, ये तो आलतू-फालतू का मैसेज है मतलब इसमें अगर मैं बात करूँगा इस टॉपिक को और आगे खींचूँगा तो मेरा वक़्त ही ज़ाया होगा और कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं वहाँ पे प्रेफ़र करता हूँ कि उसको मैसेज ना ही करूँ, है ना? तो इस तरीके से मैं चुनाव करता हूँ कि किसको रिप्लाई करना है, किसको नहीं करना है।
अच्छा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कहीं न कहीं। अ, पर मुझे आप ये बताइए कि अ, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई अ, दोस्त या फिर कोई भी आपका परिवार वाला या जो जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसने आपको वॉइस नोट भेजा हो और आप उससे टेक्स्ट पे बात कर रहे हो और आपकी कुछ लड़ाई चल रही हो या ऐसा कुछ हो कोई भी बात चल रहा हो। फिर आप ना बड़े अ, लाइटली वे में उससे बात कर रहे हो और वो बहुत इमोशनली हो जाए, उस चीज़ को लेकर के। तो जब वो वॉइस नोट भेजे तो, आपको उस समय मतलब आपके साथ ऐसा कोई अ, वाक़या हुआ हो, तो आप मुझे बता सकते हो उदाहरण के तौर पे थोड़ा विस्तार से।
जी। जी। अ, जी। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अ, जब मतलब मैं <chuckles> मतलब कि वहीं जो अ, बेसिकली रिलेशनशिप में था, है ना? अ, तो उम, में उम, मेरे और मेरी प्रेमिका के बीच में ना ऐसे ही थोड़ा-सा अनबन हुआ था। है ना? तो वहाँ पे हम लोग ना अ, वो कर रहे थे मैसेज। पहले ना हम लोग तो कॉल पे बात कर रहे थे। है ना? देखिए अ, अगर मैं अपने ब अपने बारे में बात करूँ ना तो जब ये हम थोड़ा-सा ऐसा प्यार भरी बातें करते हैं ना, तो वो ज़्यादातर एक्सप्रेस टेक्स्ट पे ही होता है। है ना? अब देखिए अनबन हुआ और कहीं न कहीं वो प्यार भी था। है ना? तो फिर वहाँ पे देखिए हम पहले बात कॉल पे बात कर रहे थे और वहाँ पे सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पे ना इमोशंस एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे थे। है ना? अब देखिए इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए ना बेस्ट तरीका ये है कि हम इमोजीज़ का सहारा लें। जो कि ना टेक्स्ट में भर-भर के होते हैं। है ना? कि अगर मैं रो रहा हूँ तो मैं रोने वाली इमोजी यूज़ कर दूँगा टेक्स्ट में। अगर मैं हँस रहा हूँ तो हँसने वाली इमोजी यूज़ कर दूँगा। या म या फिर मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार प्यार वाली अ, फ़ीलिंग अ अ, फ़ील कर रहा हूँ तो मैं कुछ हार्ट वग़ैरह भेज दूँगा, जी। तो अ, तिव तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे तो ना तो हमारा झगड़ा हो पाएगा ना तो हमारा प्यार निकल पाएगा तो चलो हम टेक्स्ट पे बात करते हैं। तो हम लोग ना मतलब अ, कॉल तो हमारा ऑन था लेकिन हम लोग ना टेक्स्ट पे बातें किए जा रहे थे तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जो भी चीज़ें थी बहुत अच्छी तरीके से सुलझ गई थी।
उनसे <chuckles> अच्छा। <chuckles> ये भी मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि बातें सुलझ गई आप दोनों के बीच कहीं न कहीं। बट कई बार देखिए ना आप ऐसा भी तो होता है अ, कि अ, कई बार ऐसा होता है कि जब हम अ, इमोजीज़ तो टेक्स्ट कर रहे हैं बट कोई प्यार ही नहीं होता है उसमें। अ, मतलब अगर हम अ, टेक्स्ट ही कर दे रहे हैं सब कुछ बट इमोशंस उसमें सच के तो इमोशंस नहीं होते ना। हम दिखा रहे हैं कितने लोग अ, देखो ना कितने लोग दिखावा करते हैं कि यार आई लव यू दिन में 14 बार लिखेंगे और बहुत सारी किसेज़ वाली इमोजीज़ और वही जो लव वाली ज़ इमोजीज़ लगा देंगे बट वो फ़ील ही नहीं हो पाता उनको कहीं न कहीं। तो फिर इन सब चीज़ों को लेकर के आप क्या सोच रखते हैं कहीं न कहीं?
जी। जी। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। जी, जी। जी। देखिए ये जो अ, रिश्ता है, ठीक है? जो रिश्ते में ना एक ट्रस्ट होना चाहिए कि अ, जैसे अ, मेरी प्रेमिका थी और मैं था। तो हम लोगों के बीच में ना बहुत गहरा विश्वास था कि हाँ, मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ, वो भी मुझसे प्रेम करती हैं। ठीक है? तो ये तो एक्शन्स के थ्रू ही बेसिकली पता चलता है कि कौन किससे ज़्या कितना ज़्यादा प्यार करता है और रही बात इमोजीज़ की तो देखिए अ, इसका मतलब अगर कोई अगर बहुत आई लव यू लिखे और बहुत सारे हार्ट लगा दे उसके सामने तो इसका मतलब नहीं कि वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होगा, है ना? तो वहाँ पे बेसिकली हम अब देखिए उन दोनों लोगों को ये पता है। अगर मान लो ऐज़ अ, थर्ड पर्सन, मैं उनकी चैट्स को पढ़ता हूँ और उन्होंने भर-भर के इमोजीज़ यूज़ किए हैं लव वाली, अ, रोने वाली रोने वाली तो मुझे वो ज़्यादा फ़ील नहीं आएगा। है ना? मुझे नहीं पता चलेगा कि ये जो इमोजीज़ यूज़ कई की गई हैं ये रियल हैं या फिर फ़ेक हैं। देखिए वो तो उन दोनों को ही पता चलेगा कि उन दोनों के बीच में जो उनका प्रेम है वो कितना प्रगाढ़ है। उसी चीज़ से ये पता चलता है।
हुँ। उहुँ, जी। आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि हर रिश्ते की न एक अलग पहचान होती है कहीं न कहीं। अ, हर रिश्ते में एक अलग मज़बूती होती है। मेबी आपके और आपके पार्टनर में ये मज़बूती थी कि आप कॉल पे भी साथ में हो करके भी टेक्स्ट करते हो ये आपके रिश्तों की मज़बूती रही कहीं न कहीं। फिर दूसरे में कुछ और होगा। हाँ, बिल्कुल ये स सत्य है कहीं न कहीं। बट आप मुझे ये बताइए कि कई बार ऐसा होता न कि आपका कोई पार्टनर हो अ आपकी जो पार्टनर है वो या फ़िर आपके कुछ दोस्त हों, फैमिलीज़ हों। कोई भी। तो वॉइस नोट कुछ भेज दें और आप न बड़े बिज़ी अ, हो कहीं पे भी और वो भी कुछ इमरजेंसी में ही भेजा हो अ, उसने भी। अ, तो आप क्या करते हो उस समय तुरंत सुनते हो उसको या फिर ऐसा बोलते हो कि मैं थोड़ी देर बाद सुनुँगा, आई टॉक यू लेटर या कुछ समथिंग ऐसा टेक्स्ट डाल देते हो?
जी। जी। हाँ। हाँ। जी देखिए अ, जब कोई फ़ैमिली या फ़्रेंड वाले, हैं ना? कुछ वॉइस नोट भेजते हैं तो देखिए हमें बिना सुने तो पता नहीं चलता कि ये अर्जेंट होगा या नहीं होगा, है ना? और अ, जैसे कि कभी-कभी होता है कि मैं मीटिंग में हूँ तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं होती कि मैं फ़ोन निकाल के और उनके वॉइस नोट सुन सकूँ। है ना? लेकिन मैं बिल्कुल प्रयास करता हूँ कि जैसे ही मीटिंग से फ़्रोइ फ़्री हूँ, तो मैं तुरंत उनकी वॉइस नोट को सुनूँ या फिर अगर कभी ऐसा होता है कि मैं किसी पर्सन के साथ हूँ और वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा रिलैक्सेशन मिल जाता है तो जी मैं बिल्कुल ट्राई करता हूँ कि उस वॉइस नोट को न स्लो आवाज़ पे मध्यम आवाज़ पे सुन सकूँ, है ना? ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ एक्चुअली बात क्या है? है ना? तो फिर वहाँ से पता चल जाता है कि हाँ, मुझे आगे इस अ, चैट को कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब ये जो वॉइस नोट उन्हें ब उन्होंने भेजा है वाक़ई में अर्जेंट है या फिर नहीं है। तो फिर उसी हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे अभी अ, इन पर्सन जो मेरे सामने है उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर जिनका टेक्स्ट आ रहा है उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सही कहा और कई बार ऐसा होता है न कि अ, कुछ जैसे ट्रांसक्रिप्शन वग़ैरह यूज़ करते हैं लोग। जैसे ग बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनको अपनी वॉइस नहीं पसंद आती। वो बोलते हैं कि मेरी आवाज़ नहीं अच्छी है। तो आपने कभी ऐसा कुछ यूज़ किया है क्या?
जी। जी देखिए, अगर मैं खुद की बात करूँ न तो मैं वॉइस नोट इसीलिए भेजता हूँ ताकि मैं अप अपनी आवाज़ को न बार-बार सुन सकूँ क्योंकि मुझे तो मुझे अ, मेरी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है और मुझे जितनी बार मैं अप जैसे मैंने मान लो किसी को है ना मैसेज भेजा तो मैं कम से कम उस अ अ, वॉइस मैसेज को उस वॉइस नोट को ना कम से कम 3 बार सुनता हूँ और मैं खुद में ही खुश होता हूँ कि वाओ मेरी आवाज़ कितनी अ, कितनी अच्छी है तो इस प्रकार से मैं करता हूँ।
<snorts> अ, हाँ जी। वैसे मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके विचार जान कर के कि आप कैसे वॉइस नोट को ज़्यादा महत्व देते हैं कहीं न कहीं टेक्स्ट से और आपकी, आपकी पार्टनर के बारे में जो आपने बताया। तो मुझे लगता है कि टेक्स्ट और व वॉइस नोट कहीं न कहीं बहुत आत्म अ, हमारे जीवन में एक आत्म-भूमिका निभाती है कहीं न कहीं। बाकी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।
जी। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज के लिए धन्यवाद।